आत्ते सुकून रहता है।
और क्या एकदम सुकून वाली ज़िंदगी रहती है।
जी। तो उससे बड़ी समस्याएँ जो होती हैं ना वो कम हो जाती हैं। अन्यथा हमें बड़ी दिक़्क़त होती है। अ, चलने-फिरने में भी परेशानी होती है। कभी-कभी इंसान पागल भी हो जाता है अगर उसे लगातार नींद ना आए। तो चिड़चिड़ापन तो देखिए वैसे भी आ जाता है। अगर नींद पूरी ना हो। ऊपर से मेरी तो आपको मैं बताऊँ मम्मी तो अलग-अलग ट्रिक्स अपनाती हैं, पानी डाल देती हैं मेरी आँखों में। जिसकी वज़ह से कभी-कभी मैं उठ जाती हूँ। लेक़िन अगर देखिए वो ना रहे ना तो मेरी नींद की जो आदत है ना वो बड़ी ख़राब हो जाएगी और मेरे काम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मेरा जब तक मन करेगा मैं सोऊँगी। उसके बाद ऐसा लगता है कि अ, जो होता है ना कि एक ट टाइमिंग होती है आपकी। वो अगर ख़राब हो गई तो आपकी नींद का शेड्यूल बदल जाता है। तो वही हो जाएगा।
हाँ। हुँ। हाँ। हाँ। बिल्कुल। ओह! <chuckles> हाँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। बिल्कुल। सही बोला आपने और देखिए मुझे तो ये काफ़ी फनी लगा आँखों में पानी डालने वाला। कहीं न कहीं देखिए अगर आप ओवर स्लीप भी कर रहे हो ना तो वो भी नुकसानदेह है। तो कहीं न कहीं ओवर स्लीप से भी ना सर में दर्द, चक्कर आना, होना, ये सारी दिक़्क़तें हो सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अ, एसी का जितना कम से कम प्रयोग हो सके उतना करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि नींद बढ़ाने में वो भी एक कारण है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ना इन सब से दूर रहना चाहिए प्राकृतिक माहौल में ज़्यादा टहलना, ज़्यादा घूमना र करना चाहिए ताकि सब लोग स्वस्थ रह सकें। आपकी क्या राय है?
अच्छा हुँ। जी। हाँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल।